Evet, yani, işte, ilkokulda anladığım kadarıyla daha çok, böyle, karakter ve hayata dair şeyler öğrenmişsin. Eee, sanki üniversitede de, eee, daha çok, böyle, eee, asla pes etmemeyi, eee, ondan sonra, <chuckles> ondan sonra, eee, sürekli kendini geliştirmeyi, eee, öğrenmişsin. Eee, peki, eee, gerçekten, eee, konuşmamızın başında da bahsettiğin, eee, ailede neler öğrendin? Ailede seni en çok etkileyen kim oldu?
Eve Hı hı. Eve <chuckles> Asla. Pes etmemek çok doğru, evet. <chuckles> Hı hı. Evet. Emm, bence ailede hem anne hem de baba aynı şekilde eşit değerde, eee, bir aktarım yapıyorlar. A, bazı noktalarda belki anne, bazı noktalarda belki baba belli noktalarda eğitim verebilir ama ikisi, emm, ikisi aynı şekilde hareket ediyorlar ve belli bir eğitim vermek istiyorlar aynı süreçte. Benimki de bu şekilde oldu. Eee, daha çok tabii
Hı, ı hı. Hı hı. Evet. Eve Hı hı. Hiç kardeşlerin falan oldu mu? Abin, ablan ya da kard Hı hı. Hı hı.
Maalesef. T tek çocuk olarak büyüdüm ve, eee, daha çok, hani, bu kardeş sevdasını, eee, evde yaşayan köpek, kuş, eee, kaplumbağalar gibi farklı hayvanlarla, eee, giderdim. Buradan da bir eğitim aldım aslında. Hani, mesela aileye gelmeden bahsetmek isterim. Mesela köpeğimden şefkatli olmayı öğrendim, mesela. <chuckles> Hayvan sevgisini öğrendim, öyle bir eğitim aldım.
Eve Hı hı. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Eve Hı hı. Gerçekten ki gerçekten, eee, hayvanlar, eh eee, insanlara bayağı çok şey öğretiyor. Dediğin gibi, eee, mesela, işte, hayvanla vakit geçiren bir çocuk, işte, eee, başka bir çocuğu, eee, zorbalamıyor okulda. Çünkü mesela o hayvan da belki, işte, bir yerde zorbalanmış. Biliyor, onun hikâyesini biliyor bir şekilde.
Eve Kesinlikle. Evet, evet, değil mi? Evet.
Bir şekilde daha, böyle, eee, hassas olabiliyor. Eee, gerçekten çok önemli, senin için de önemli olmuş o hayvanlar. Peki, böyle, kuzenlerin falan da var mıydı, yok muydu? Ne bileyim, daha, böyle, senin yaşına yakın ama senden büyük ama böyle çok da büyük anne baba olmayacak kadar birileri.
Kesinlikle. E.